<chuckles> Parah banget, ya. <chuckles>
Ini menarik nih, menarik banget, gitu. Ternyata, semembantu itu.
Aku bilang pernah tuh waktu itu, eee, ini, dengerin musiknya jujur pas lagi la lari lari, pas lagi lari tuh enak banget buat dengerin musik, iya nggak sih? Tapi rasanya kayak terapi gratis gitu lah, asik.
Ah. Setuju. Setuju setuju. Benar benar. Dan, pada saat kamu dengerin itu lagi lari tuh, malah jadi semangat nggak sih larinya?
Eee mhm, tapi kadang ya, <chuckles> kadang bikin semangat, kadang bikin sedih juga, kalau misalnya yang keputar tuh, lagi sedih lagunya. <chuckles>
<chuckles> Tergantung playlist ya, berarti ya?

Oh gitu?
Mhm, kalo misalnya aku lagi pengen nangis nih biar lega, ya tetep pasti aku pilih lagu-lagu yang mellow-nya mellow banget gitu. Kayak lagu-lagunya Nadin Amizah itu kan banyak yang sedih-sedih ya. Nah tapi kalo misalnya aku lagi pengen healing dalam artian pengen menenangkan pikiranku, itu aku biasanya cuma dengerin instrumental doang yang gak ada liriknya, kayak Love Guy mhm, atau bahkan ini loh kayak, eee, instrumen-instrumen gamelan di Spotify itu ada tuh, nah itu sumpeh, itu tuh gak ngerti, aku ini nggak ngerti kenapa, tapi itu tuh bisa banget buat nenangin dan kamu harus coba. Iya. Tapi, kadang juga iya, kadang juga nih buat nostalgia aku tuh suka banget, biasa dengerin lagu healing-nya buat nostalgia gitu kan, dan itu lagu-lagu lama kayak misalnya lagunya Sheila on 7 gitu ya. <chuckles> Gak tau kenapa ya, tapi sampai hari ini ketika aku denger intronya lagunya "Dan" tuh Sheila on 7, itu pas kek balik lagi ke masa SMA, masa di mana semua tuh masih simpel gak sih. <chuckles>
Aha. Aha. Mhm. Oke. Mhm. Oh iya? Menarik nih. Instrumental gamelan. I Aha. Mhm. Iya. Ah, setuju banget setuju banget, zaman-zamannya cuman sekolah, main, ketawa-tawa sama temen ya.
Iya, betul banget. Iya. Betul betul betul, dan itu ternyata kita bisa lewat lagu loh, maksudnya healing juga tapi lewat nostalgia dan semuanya itu dari lagu, musik.
Mmm. Iya. Bener.